Okey oh, 'tong sa Starcraft na 'to kasi di na-e-enjoy ko nga kasi talaga yung mga campaign di may iba't ibang levels i casual, easy, normal, hard, brutal.
Oh. Oo. Ah.
<chuckles> Alam mo ba tinry ko yung brutal hindi kasi sabi ko challenging kasi gan'to tapos ano pala yun, yung parang ano lang din 'pag nag-aaral ka ng mga skills o ano, yun nga makakasanayan mo din siya, tapos grabe nga yun may brutal plus 1 hanggang sa yung sobra-sobrang brutal na, gano'n. <chuckles> May mode pa na ano mutation.
Ah. Oo. Mm. Mm. Kahit ako umabot. Oh, ha?
Alam mo ba yung mutation, ano siya nagdadagdag pa ng mga extra challenges halimbawa may may land mine ganyan.
Hindi. Ah, du during the campaign ganun.

<laughs> Yung CTS 'no. Talagang ano, eh, yung mga first person shooter.
Ya Oo.
Pero Fantasy Star. Sorry, hindi ano.
Sa ano, sa GameCube.
Ah, GameCube, nalaro ko kasi nun ano, eh, Super Nintendo, yung mga Mario, tapos sa PlayStation Megaman, Street Fighter, yun mga fighting game naglalaro ka ba nun?
Mm. Ayan, oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Yeah. Oo, Tekken, mm. Mm. Ah, hindi ka masyadong nag-Tekken. Mm.
Yung mga Marvel versus Capcom 'di ba? Tekken, ah, hindi ako masyadong ma-Tekken mas ano ko oo, kasi 'di ba dun mga martial arts. Oh, ang gusto kasi namin nung kapatid ko yung may mga hadouken. <laughs> Yung mga projectile, hindi lang puro melee, ganyan.
Oo. <laughs> Oo. Uh-huh, totoo. Ganun naman, masaya ano, 'pag inaalala. Eh, paano nakakaapekto yung pakikipaglaro sa'yo, ngayon? Nagiging mas masaya ka ba o may mga bagay ba na-realize mo sa sarili mo?
'Di ba? Mm.